À, thì nhà mình, à, có nhiêu cửa là mình đóng hết luôn á, <chuckles> nên là nó hông có lẻn ra ngoài được. Còn cái vụ kêu thì nó cũng có mấy mùa nó vô ví dụ giống như mùa mùa động dục đó bạn thì nó cũng kêu thiệt nha, t tối tối mình cũng mất ngủ đó. <chuckles>
À. À. À, đúng, đúng. Ừm, nhưng mà xung quanh hàng xóm mọi người đều có có, gọi là, sao ta, có complain bạn có, ơ, ơ, nói nói ra nói vào hông hay là họ cũng rất là ủng hộ bạn cái việc nuôi mèo?
À. Ừm, hông phải là người ta hông nói ra nói vào đâu bạn, nhưng mà tại vì chắc là, kiểu như là, cũng cách xa nhà hay là nó kêu nhỏ á, hông tới mức mà hàng xóm người ta nghe được á, nên là hổng có ai ý kiến gì hết á.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, như vậy là cũng khá là thoải mái, phải hông? Tại vì thật ra là, ờ, thử thách trong cái việc mà nuôi thú cưng là cũng một phần của cũng hàng xóm nữa, tại vì cũng sợ phiền người ta, phải hông nè? Nhiều người nuôi thú cưng là cũng hay gặp cái chuyện là sao ta, hàng xóm hay, a ừm.
Ờ. Trễ nuôi vầy. Ừm. Đúng rồi, mình thấy, ơ, ờ, mình thấy là chó nó hay bị á bạn, tại vì chó người ta nuôi ở ngoài á. Có chó của bác hàng xóm kế bên nhà mình luôn nha, thì, kiểu như là, hay qua nhà mình đi bậy á, thì mình cũng qua mình complain, mình lại là người complain lại.
Ừm. Ừm. À. À. À, hiểu, hiểu, nhưng mà khi mà bạn nuôi mèo như vậy á thì, à, mình hỏi nè, cái thử thách lớn nhất khi mà bạn nuôi thú cưng và đặc biệt là khi mà nuôi mèo á, đó là cái chuyện gì?
Ừm, ừm. Ờ, chắc là bản thân mình là mình thấy cái việc dọn dẹp của nó cực nhất á bạn.
Ừm, là à, còn
Ừm. Thì, ờ